Es würde wahrscheinlich sehr viele interessieren, wenn du uns 'n bisschen was darüber erzählen könntest, was ist denn dein stolzestes DIY-Projekt bisher gewesen?
Oh, ähm, ich habe vor ‘n paar Monaten damit angefangen, so Köpfe von einer meiner Lieblings so, ja, Sci-Fi-Geschichten so zu modellieren und dann zu drucken.
Mhm. Okay. Magst du magst du noch 'n bisschen mehr ins Detail gehen? Was was ist das für 'ne für 'ne Serie? Wie hast du das angestellt?
Ähm, das ist, äh, Warhammer v 40.000 nennt sich das. Das ist so 'ne, ähm so 'ne, ähm, wie nennt man das? 'Ne
Mhm.
hm, Spielreihe quasi so 'n so 'n Brettspiel-Reihe. Hat so verschiedene Figuren so so so Sci-Fi-Soldaten und so. Da habe ich angefangen, so die, ähm, Helme und so von den Figuren, die ich mag halt so in groß zu modellieren und dann auch halt zu bemalen, wie ich das möchte.
Ja. Ah, superinteressant. Und, wie wie gestaltest du das dann? Also, machst du das aus Pappmaché oder, äh, fängst du dann an, das aus Holz zu basteln? Wie wie wie machst du das?
Ach s so, ähm, technisch bin ich leider nicht. Äh, so gut bin ich mit Modellieren und sowas nicht. Also, ich mache das aufm Computer, äh, mit 'nem 3D-Modellierungsprogramm, und dann drucke ich das mit'm 3D-Drucker aus.
<chuckles> Ja. Ah, okay. Ja, super interessant. Da würde ich gern 'n bisschen mehr dazu, äh, da dazu erfahren. Also, w welches Programm benutzt du zum Beispiel für die Modellierung? Wie lange brauchst du für die Modellierung? Wie lange dauert der Druck? Erzähl uns da mal 'n bisschen mehr drüber.
Äh ja, also, ich benutze Blender dafür. Das ist so 'n Gratisprogramm. Damit kann man Animationen machen, Videospiel äh, Modelle und all sowas. Und ja, das kommt auf den Helm an. Ich muss sagen, ich habe 'n bisschen Erfahrung mit Blender gehabt, aber das war schon, ja, was Besonderes. Und 'n Helm, würde ich schon sagen, kann so bis zu 10 Stunden dauern.
Mhm. Okay. Von der Planung über die Zeichnung bis zum Druck?
Ah, ne. Also n nur die, äh, Planung und die Modellierung. Der Druck, ja, das kommt auf die Größe an. Hm, im Schnitt, so ungefähr 3 Stunden dauert 1 Helm.
Ah. Ja. Okay, und dann, äh, musst du den noch bemalen oder ist das dann automatisch über den 3D-Druck in der passenden Farbe?
Oh ne, äh, ich habe so 'n Resin-Drucker nennt sich das. Das sind so, ähm nicht diese klassischen Plastikdrucker, das benutzt nur Flüssigkeit und die Drucker sind unglaublich. Meiner kann so bis zu 14, äh, Mikrometer drucken Hm, rotes Blutkörperchen ist so bei 6 bis 8, also zwei rote Blutkörperchen so so fein kann das drucken. Ja. Dann muss das irgendwie sauber gemacht werden, dann muss ich das aushärten mit UV-Licht. Und dann muss ich das nachbearbeiten, so abschleifen und sowas, weil's immer 'n bisschen so, m ja, Kleinigkeiten gibt, die nicht gut aussehen, und dann kann ich das erst bemalen
Mhm. Mhm. Okay. Das ist sehr fein, ja. Mhm. Ah, okay. Und wie lange bau dauert dann das Bemalen noch?
Ah, das kommt darauf an, was ich mir, ähm wie wie detailliert und was ich da rein mache. Wenn ich 'n ganz einfachen Helm mache, ja, d also mit einer Farbe und die Augen angemalt und so, schon so 4, 5 Stunden, würde ich sagen.
Okay, also kann man schon sagen, dass du so auf circa 20 Stunden pro Helm kommst. Ungefähr.
Genau, genau.
Okay. Und wie viele Helme hast du bis jetzt schon schon hergestellt?
14 Stück ungefähr.
Oh, das ist aber auch schon 'ne Menge. Und die hast du nur für dich oder gehst du auf Conventions oder verkaufst du die? Was machst du denn damit?
Die habe ich bis jetzt nur für mich gemacht. Ich habe, äh, 1 beim Kollegen gegeben, 1 der 1.. Davon habe ich 2 gedruckt gehabt. Die sind auch nicht so groß wie 'n echter Helm. Die sind jetzt vielleicht so groß wie 'n Apfel, ungefähr so so in der Größe, also
Mhm. Mhm. Ah, also schon eher dann so so Miniaturen?
Ja, so in die Richtung davon, genau. Und, ähm, ja, ich mache das nur für mich selber. Ich habe überlegt, das zu verkaufen, das ist aber rechtlich ist das so 'ne Sache. Und auch ich würde die unbemalt verkaufen, weil ich kann die nicht bemalen und dann verkaufen, dann müsste ich ja Hunderte von Euros für so 'n kleinen Helm nehmen und keiner bezahlt das, glaube ich.
Mhm. Ja. Weil du grade Kosten ansprichst, was dann andere dafür bezahlen müssten. Kannst du uns mal erzählen, wie hoch die Kosten sind für so 'n Helm, bis du den fertig hast? Was was musst du da investieren?
I ich selber habe da nicht so viel Investition, weil das meiste ist Zeit, ja, Computer und so habe ich alles.
Okay. Mhm. Ja.
Bisschen Strom, also an Resin-Kosten sind das vielleicht so, äh, 2 € vielleicht. Das ist nicht so teuer, das ist eigentlich voll okay und Farbe vielleicht 0,30 € insgesamt pro Helm.
Okay. Achso, also bist du ja dann bei, ja- keine Ahnung- 2,50 €, 3 € für die gut Strom noch dazu, sagen wir mal 5 €?
Genau.
Okay, aber das ist ja das ist ja echt günstig. Hätte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm
Ja, Materialkosten ist günstig, aber Zeitkosten ist halt unglaublich hoch.
Mhm. Und, ähm, ja. Du hast ja gesagt, du machst das über dieses Programm. Das war ja kostenlos hattest du gesagt, oder?
Genau.
Okay, es ist ja auch ein Vorteil, wenn's kostenlos ist. Und hast du, m jetzt sage ich mal, noch 'n größeres Projekt damit vor? Also, willst du dir 'ne Sammlung aufbauen oder vielleicht doch mal schauen, dass du es verkaufst? Oder ist es einfach wirklich nur ein Hobby, was du gerne machst?
Ist bis jetzt 'n Hobby, was ich gerne mache, ich mag dieses Malen. Als großes Projekt ich möchte also, es gibt von diesen Soldaten gibt es so, ähm, ja, verschiedene Gruppierungen und verschiedene so Regimente. Und die haben ihre eigenen Farben, und ich möchte gerne so 'ne ja, so 'ne Wand Dingen, wie so ‘n Porträt quasi machen mit allen, äh, verschiedenen Gruppierungen, aber halt als 3D quasi.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oh, das klingt super interessant. Da sind, glaube ich, viele gespannt darauf, äh, wenn es denn mal so weit ist, das Endergebnis zu sehen. Gibt's denn da die Möglichkeit, das dann irgendwo zu sehen? Also hast du vielleicht sogar 'nen eigenen Kanal bei YouTube oder Instagram oder
Äh, ich habe 'n Instagram-Account, äh, der ist momentan inaktiv, weil ich lange nix gepostet habe. Da würde ich das vielleicht posten, aber d das dauert lange. Es gibt so viele Gruppierungen. Ich habe mir überlegt, vielleicht so um die 60, 70 zu machen und d das dann vielleicht damit anzufangen, aber dann muss ich auch dieses Aufhänge-Ding bauen und gestalten, wo ich die Helme dann drauf tue. Also, das wird schon ah, das wird schon ein, 2 Jahre wahrscheinlich dauern, wenn nicht sogar länger.
Ja. <chuckles> Okay. Ja. Ah, doch. Okay. Also, du machst das dann aber schon eher so nebenbei. Das ist jetzt nicht so, dass du morgens aufstehst und sagst so: „Heute ist der dran und dann übermorgen ist der dran.“ Das ist so eher, wie's kommt, kommt's?
Genau, das und wie es kommt, kommt es, genau. A die erste Zeit habe ich sehr viele rausgehauen, da hatte ich auch Zeit dafür. Da habe ich, glaube ich, in 'nem Monat 4, 5 Stück gemacht, aber jetzt habe ich in 2 Monaten vielleicht 1 nichtmals fertig gemacht. Verkaufen habe ich mir auch überlegt, aber ich habe Angst vor so rechtlichen Problemen, deswegen ja, schwierig.
Mhm. Ja. Ah, okay. Okay. Mhm. Also, das ist natürlich immer so 'ne so 'ne Gratwanderung. Es kann doch aber schon durchaus möglich sein, dass dieses „Warhammer 40k“-Universum ist doch ziemlich groß, also auch 'ne große Fanbase?
Genau.
Ähm, ich denke, ja, vielleicht auf Conventions oder sowas ist da bestimmt 'n Markt da. Weiß nicht, wie es da rechtlich ist, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass man da was machen könnte.
Äh es gibt 'n großen Markt dafür. Ich glaube, ich könnte auch echt guten Erfolg damit erzielen. Ähm, ja, die Sache ist, ich hatte schon mal so Poster von Warhammer gemacht und die verkauft. Und ich hätte nicht mal in ei das hat keine Woche gedauert, dann habe ich so 'n, ähm, Unterlassungs so 'n Unterlassungsbrief bekommen. Und deswegen würde ich das jetzt nicht nochmal irgendwie herausfordern. Aber ansonsten würde ich denken, man könnte schon gut Erfolg damit haben, weil, äh, es gibt sowas nicht so wirklich.
Ja. Mhm. Mhm. Ach. Okay. <chuckles> Ah, okay. Und was sind denn eigentlich die größten Herausforderungen für dich bei bei der Umsetzung des Ganzen? Und wenn wenn es die Herausforderungen gibt oder vielleicht auch Schwierigkeiten, wie hast du es denn gelöst?
Äh, einen ganz großes bei dem 3D-Druck die Art und Weise, wie der Drucker funktioniert, sind solche Sachen wie Helme nicht so empfehlenswert zu drucken, weil man so 'ne Art Saugnapfeffekt erzeugt durch diesen hohlen Helm und, ja, ist schwierig.
Mhm. Aha. Okay. Okay. Und wie löst du oder wie hast du das gelöst? Weil du hast ja schon 'n paar gemacht.
Genau, am Anfang, äh, gab es auch große Probleme damit. Die meisten Helme hatten so große, ähm, m defekte Stellen, so Löcher und all sowas ähm, indem man den Helm in Einzelteile ähm, in einzelnen Teilen halt druckt und nicht als Ganzes.
Mhm. Ja. Mhm. Und wie fügst du das dann zusammen?
Ich habe das halt dann so designt, dass ich das dann mit Sekundenkleber dann an den richtigen Stellen zusammenkleben kann, wie so 'n, ja, Modellbaukasten, den man so kennt.
Ah. Ja. Ah, okay. Ja, super interessant. Und wa wiel wie viel Versuche hat's denn gedauert, bis du festgestellt hast: „So kann es nicht weitergehen und, äh, ich muss es anders machen?“
Nach dem 1. schon. Also, das 1. Ding, war schon echt, äh, katastrophal, wo ich mir gesagt habe: „Ich muss 'n anderen Weg finden. Aber, das so zu designen ist nochmal so da ist auch schon mal das dauert auch 'n bisschen was.
Ah. <laughs> Aha. Okay, verstehe. Okay, also, es ist, ha ha halten wir kurz fest, es ist auf jeden Fall ein hoher Zeitaufwand, Kosten sind relativ okay. Ähm, und es ist aber schon so dein Stolz ist das DIY-Projekt oder hast du noch eins, was auf 'ner gleichen Ebene steht? Wie wie wie das?
Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich weit oben. Vielleicht generell so, ähm, mein mein Druck-Equipment. Ich habe mir so 'ne klei so 'n Minilabor quasi gebaut, weil man braucht relativ viel.
Mhm. Ah, interessant. Ja. Was heißt relativ viel? Also, hol uns da mal ab. Was was braucht man da alles?
Also, du brauchst den Drucker, dann braucht man 'ne Aushärtestation, 'ne quasi 'ne Station, wo man das dann auch, ähm, sauber macht, weil wenn man das druckt, ist das noch also das, was man druckt, ist dann, ähm, abgedeckt mit, ähm, Überresten von dem Harz, was nicht ausgehärtet ist. Das muss man halt wegmachen, sauber machen.
Mhm. Ja. Mhm.
Äh, dann braucht man natürlich Werkzeuge verschiedene, also so so Skalpells und und Sandpapier und 'ne Maske und Handschuhe und, äh, ganz viel, ähm, <laughs> 99 % Alkohol und so. Und dann braucht man schon so 'ne richtige so so 'ne kleine Mini-Werkstatt zwa quasi dafür.
Mhm. Okay, aber dann ist das wahrscheinlich ja preistechnisch schon 'n bisschen bisschen höher anzu anzusehen, oder? Was hast du denn ungefähr bezahlt für alles?
Boah, äh, über 1.000 auf jeden Fall. Also, man braucht auch für den Drucker selber so 'ne, ähm wie so 'n Zelt quasi, weil der sehr temperatur und lichtempfindlich ist, und da muss man auch die Luft und so zirkulieren lassen da drinnen, also ja, über 1.300, würde ich schon sagen.
Ja. Ach so. Okay, und kann man bei dem Druck dann dabei sein, oder sollte man dann den Raum verlassen?
Wenn man Zelt mit, ähm, Gebläse hat, wo man halt diese die das die Gase, die entstehen, ähm, raustransportiert, kann man dabei sein, sonst ist das auf gar keinen Fall empfehlenswert.
Mhm. Okay, verstehe. Und, hast du dir das alles selber beigebracht oder hast du da irgendwelche Kanäle genutzt bei YouTube oder Instagram, TikTok?
Ja, ich habe ungef un unglaublich viele Videos und Posts auf Reddit und so gelesen, weil, ähm, mich das schon interessiert hat, weil ich das schon krass fand, wie detailliert und, ähm, fein man Sachen machen kann. Und, da habe ich mir das viel angeeignet, also, es man musste sehr viel recherchieren. Das ist schon ‘ne echt krasse Wissenschaft.
Mhm. Ja. Ah, okay. Und wie lange w a würdest du sagen, hat‘s gedauert, bis du, sage ich mal, dann auf dem Punkt, warst, wo du gesagt hast: „Jetzt probiere ich es“?
Äh, also, ich habe mich ich habe so ADHS kann man schon fast sagen. Wenn ich so 'n Thema habe, dann tue ich da sehr viel Zeit rein. Also, ich habe 2, 3 Monate gebraucht, bis ich mir sicher war, dass ich das machen will, aber da war stundenlang an äh, recherchieren. Also, das war quasi mein Hobby zu dem Zeitpunkt gewesen, nur zu recherchieren über das Thema.
Okay. Mhm. Mhm. Okay, also, warst du richtig, richtig drinnen in in, äh und auch interessiert. Das ist ja sehr schön zu hören. Ähm, was glaube ich noch interessant wäre, ist, was hast denn du denn für ‘n Gefühl dabei wenn du, ähm, sagen wir mal, fange mal an beim, du hast die Idee, was du machen willst, dann, setzt die Idee um, und dann die Idee ist fertig. Was was was für Gefühle gehen da in dir vor?
ja. Ja natürlich dieses sch diesen Stolz, dass man was erschaffen hat, quasi auch vor allem, wenn das mit diesem Drucker zusammen verbindet, aus irgend 'ner Flüssigkeit hast du irgendwas Technisches oder irgendwas Dekoratives, was richtig Cooles, was Greifbares, was man sich vorher irgendwie nicht so wirklich vorstellen konnte
Mhm. Ja. Ja. Ja, das glaube ich.
Ja, das ist so 'ne Euphorie, so 'n Stolz und auch so 'ne Motivation weiterzumachen, irgendwie noch ausgefallener wer zu werden und noch mehr zu tun.
Okay. Und wie ist es am Anfang? Also, wenn du dir jetzt, sage ich mal, in den Kopf setzt: „Ich würde gerne diesen Helm machen.“ Ist es dann so Vorfreude oder vielleicht auch sogar 'n bisschen Unsicherheit? Wie wie sieht's da in dir drinne aus?
Ah, beides. I ja, auf jeden Fall 'ne Vorfreude ist da auf jeden Fall immer drin, so: „Boah, voll cool ich will das auf meinem Tisch stehen haben“ oder so. Aber dann manchmal desto mehr Vorfreude man hat, desto schwieriger ist das meistens bei mir, und dann denke ich mir schon so: „Boah, ne, das wird jetzt so das ist schwierig und hier ist schwierig, und wie soll ich das drucken mit dem 3-D-Drucker?“ Manchmal ist das auch so sehr kompliziert, also, ah, ist schon manchmal überwältigend.
Ja. Ja. Okay. Und hat das dann irgendwas vielleicht 'n bisschen Stück weit mit Perfektionismus zu tun, dass du dich vielleicht selbst überfordert fühlst von dem eig Druck, den du dir selber aufbaust?
Ja, ja, ja, hundertprozentig. Ich gucke mir meistens auch irgendwie so, ja, so offizielle Bilder an und will das dann fast 1 zu 1 nachstellen. Und dann und dann bin ich dann in den Details drin und dann kriege ich das nicht hin und weil ich mit diesem Blender mit dem Programm noch nicht komplett so 'n Experte bin, ist es dann noch mal so, oh aus so vielen Positionen frustrierend.
Ja. Ja. Okay, das ist nachvollziehbar. Ist es dir denn eigentlich wichtig, dass andere Menschen aus deinem Umfeld deine Arbeit wertschätzen?
Ja, an sich schon. Man ist ja natürlich stolz dann darauf, wenn andere das gefallen. Vor allem ist das dann auch cooler, wenn Leute, die auch in diesem Thema drin sind, das auch so cool finden, wie ich, weil dann merke ich so: „Okay, ich habe was, wie wie das, was ich halt imitiere so hergestellt quasi."
Mhm. Ja. Ja, das klingt echt gut. Und, äh, auch absolut nachvollziehbar. Ähm, gibt es dann aber auch so Momente, wo du sagst: „Ähm, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich lasse das." Und wenn ja, warum?
Ja, wenn der Druck nicht klappt. Also, das ist so frustrierend, man wartet 2, 3, 4 Stunden, bis es fertig wird und dann klappt das irgendwie nicht, obwohl man so viel richtig gemacht hat und dann ja, passiert das manchmal, dass sich diesen Druck dann wochenlang aufschiebe, bis ich das dann wirklich wieder versuche.
Mhm. Ja. Ah, okay. Also, ich muss schon sagen, das war 'n super interessantes Gespräch mit 'nem super interessanten Thema. Und ich hoffe, ähm, dass du weiterhin Erfolg hast und noch fleißig deine Helme bastelst.
Ach, werde ich auf jeden Fall die nächsten Monate werden, ja, sehr produktiv. Danke fürs Gespräch.